Oh oke, nah Kak, kalau misalnya Kakak membeli barang sendiri nih, untuk preferensi pembayarannya, untuk mengurangi kesalahan, Kakak tuh lebih suka pembayaran yang bagaimana? Apakah Kakak, tetap akan menggunakan transfer supaya bayar satu kali sebelum barangnya sampai, atau COD untuk memastikan barang itu benar baru Kakak, bayar gitu menurut Kakak, bagusnya gimana?
Mhm. Ya. Iya. Nah, eee, mungkin kalau contohnya lagi sibuk di luar gitu ya tapi memesannya itu, eee, jauh, eee, jauh-jauh hari sebelum keluar itu mungkin transfer gitu biar kayak meminimalisir ngutang ke tetangga gitu kan <chuckles> kalau contohnya, eee, diem aja di tempat gitu kayaknya nggak sibuk keluar keluar kayaknya mending COD biar kayak, kurirnya tuh nggak dibanting-banting gitu kan, soalnya kebanyakan kalau mesen, sesuatu yang lumayan penting itu jadi agak was-was, jadi masih mending COD gitu takut, entah kurirnya ngebanting atau salah isinya gitu jadi makanya lebih baik kayak COD gitu, apalagi kayak di toko oranye COD cek dulu gitu kan, iya, mmm.
Mhm. Oh iya sih, benar benar. Mmm, lebih pasti kan. Mhm? Iya. Ya ampun. Mengerti, oh artinya pernah Kakak, mendapatkan, eee, pengalaman barangnya dibanting gitu Kak? Gimana tuh ceritanya?
Pernah. Ya kalau pas, eee, dulu kalau tidak salah itu entah memesan piring atau mangkok saya lupa tapi, itu tuh, eee, barangnya dari kaca gitu ya, nah harusnya itu pelan-pelan, cuman, eee, sama itunya dibanting terus juga pernah pesen entah pot atau kayak bunga yang ada tutupnya dan dari kaca gitu pokoknya mah, eee, kayak riasan buat, eee, di kamar itu dibanting juga jadi pecah dan saya menge-chat seller-nya, itu memang, eee, be dikirimin itu masih benar, cuman pas sampenya itu pecah jadi pas mungkin ekspedisi atau mungkin kurirnya, cuma sekali pernah lihat CCTV itu emang kurirnya ngebanting, itu sekali sih.
Waduh. Iya benar. Iya.. Iya. Astaga. Mhm. Iya. Oh kasar begitu ya, kayak mmm.
Iya karena udah ditransfer gitu Kak, jadi nggak COD dari, eee, gerbang langsung lempar gitu ke dalam.

Oh, iya, eng soalnya kan maksudnya kalau misalnya nih, eee, syukurnya toko tersebut, eee, kalau misalnya pengirimannya cepat, ada kan, Kak, kalau misalnya kita tokonya jauh, terus kita harus menunggu lama. Kan kasihan ya kalau misalnya barangnya tidak dikembalikan dalam waktu yang lama padahal barangnya tidak sesuai gitu. Nah, kalau misalnya nih, Kak, eee, tips untuk, eee, para pembeli-pembeli, untuk mengantisipasi supaya jangan terjadi ada toko yang enggak terima, selain video, ada lagi enggak, eee, saran yang bisa Kakak berikan?
Mhm. Iya. Ih, benar. Mhm. Iya. Mhm. Mungkin kayak lebih, eee, yang pertama itu mungkin baca-baca deskripsi, baca-baca review juga. Lalu, eee, kalau bisa sebelum barang itu dikirim atau lagi masih diproses sama penjual, penjualnya itu di-chat, eee, "Kak, saya" contoh heeh, "memesan baju warna coklat yang ukuran ini dan ini," seperti itu. Jadi, eee, insyaallah ya da tapi biasanya kalau saya menge-chat tersebut ke penjualnya, biasanya itu tidak salah pas, eee, dikirim barangnya karena udah dikonfirmasi ulang walaupun memang sudah memesan gitu ya. Udah ada jelas deskripsinya apa, ininya ininya dan, eee, yang lain sebagainya itu, tapi lebih menguatkan. Jadi kita menge-chat ulang, eee, penjual tersebut. Jadi, "Kakak, saya mesan," contoh, "hand body 3 ya," eee, "dengan varian rasa stroberi, mangga, sama blackcurrant." Kayak gitu, "Oke siap." Nanti sama penjualnya diproses. Nanti bakal lebih, eee, kuat 2 kali lipat gitu, Kak, walaupun memang tadinya udah memesan, memang sudah jelas banget deskripsinya.
Mhm. Baca deskripsi ya? Oh, iya review, benar. Mhm. Iya. Oh, di-chat. Mhm. Iya. Mhm. Oh, mengerti. Iya iya.